Ja.
Nein.
Ich wollte ich wollte in dem Moment nicht lügen und ihr und und und nicht, dass sie denkt, ich weil das Problem hatte ich mit meiner vorherigen Freundin, die zwar auch sehr viel attraktiver war, aber auch wo i wo auch da habe ich jetzt nicht gedacht, das ist jetzt die schönste Frau der Welt oder es ist nur diese also, es gibt keine anderen schönen Frauen oder so was. Und, äh, ich wollte diesen Fehler tatsächlich nicht noch mal machen, weil das eben bei meiner Ex-Freundin hin und wieder dann schon wieder zurückkam, wenn ich mal 'ne Bemerkung gemacht hat, dass jemand zum Beispiel attraktiv ist oder zum Beispiel 'n hübscheres Gesicht hat oder so. Ähm, und dann habe ich diesmal gesagt, ne, mache ich von Anfang an reinen Tisch und habe meiner jetzigen Freundin tatsächlich von Anfang an gesagt, dass ich dass sie jetzt natürlich nicht die attraktivste ist und dass das jetzt nicht ihre Pluspunkte sind und dass es durchaus andere Frauen gibt, die ich attraktiv finde, ähm
Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Ja. <gasps> <laughs> Ich ha ich hoffe, dass du das doch bisschen 'n schöner geschmückt hast.
Nein, äh, ich habe es ich habe ich habe, das war grade Zitat.
Auch nicht. Oh mein Gott. Ah ja, da bist du noch also ich schmücke das dann so 'n bisschen, ne? Ich habe vielleicht so 'ne bessere Vermittlung.
Aber aber Ja, aber eben aber wenn ich's wenn ich's schmücke, dann, äh dann habe ich aber das Gefühl, damit ne, eben nicht. Wenn ich's schmücke, dann kommt es dann, ne, Kommunikation ist Wirkung. Dann bin ich nicht klar. Dann wenn ich's schmücke, dann kommt es vielleicht gar nicht so rüber, wie's gemeint ist, ähm, äh
Der Punkt ist der selbe. Ach so, dann bist du nicht klar. Ja, ja, ja. Aber vielleicht kommt's auch harscher rüber, wie du's gemeint hast.